Ouais, ouais, ouais.
Il y a il y a pas de problème.
Tu vois, heu, Olivier Roland?
Heu non, c'est qui?
C'est un c'est un c'est un des des des des plus anciens marketeurs sur internet, je crois, heu, lui, je le suis pas, je je sais pas ce qu'il fait, mais des fois je le vois, je je me suis inscrit à sa liste mail juste pour, heu, pour étudier un peu, voir ce qu'il dit et ouais, lui s lui, il a il a l'air d'avoir un bon truc, c'est et il vend du coup ça depuis longtemps, c'est heu, 6 mois à la maison, heu, 6 mois en France, 6 mois à l'étranger.
D'accord. Mmh mh. D'accord, ouais. Ah ça, c'est ça pour le coup c'est magnifique mais il faut de l'argent, hein.
Ouais, c'est ç ouais, c'est ça que que je disais. Moi j'aime moi aussi ça, c'est j'aime bien ce cette mode de sa enfin, sa manière de faire. Bah il vend ça, du coup.
M mais du ouais, mais du coup c'est quelque ouais, mais du coup c'est quelque chose que tu veux faire?
Heu, bah, moi, ça va, du coup, je <blows air> je sais même pas. Ouais, non, je sais pas. Là, ouais, avec ma copine maintenant, c'est différent. Je ouais. Peut-être ouais, ouais, pourquoi pas.
OK. D'accord. Ouais, moi, pour moi, pour le coup, franchement je tu vois j'aime bien, heu, j'aime bien justement me m voyager
Ouais.
hem, mais je vais pas te mentir. À un moment je me suis rendu compte j'avais énormément voyagé, heu, c'était quand? C'était il a peut-être 2-3 mois, 2 mois et demi
Ouais. Ouais.
hem, 2 mois et demi. Et heu, pour le coup, heu, je me suis retrouvé, heu, à à voyager. Vraiment je crois que j'ai fait 4 ou 5 pays en l'espace de 2 semaines. Et pour le coup, franchement j'ai trouvé que ça fait trop, tu vois?
Mmh mh. Mmh. Ouais. 5 pays en 2 semaines, ouais c'est trop. Ouais. Non moi aussi, ouais. Moi je reste des longues périodes de temps aussi, heu, ouais, c'est mieux je trouve.
Heu, et ouais? Non mais franchement, je j'ai j'ai j'ai trouvé que ça j'ai trouvé que ça faisait trop, donc pour le coup, heu, j'ai pas j'ai pas voulu, tu vois, heu, je je suis vite rentré chez moi parce que j'en j'en pouvais plus, tu vois?
Total C'est pesant, hein.